Oke, kalau menurut aku ini tergantung pekerjaannya ya, Mbak, karena kan banyak banget nih pekerjaan yang udah, mulai digantikan oleh teknologi dan ternyata, eee, si teknologi ini kerjanya lebih bagus. Contohnya, contohnya adalah seperti petugas kebersihan. <tsk> Oke, petugas kebersihan itu kan manusia ya, manusia itu ada capeknya, begitu pula dengan ener apa, eee, teknologi gitu kan. Sekarang kita lihat deh
Mhm. Mmm. Mhm. Hmm. Iya. Iya. Mmm. Denger. Iya. Iya.
ada banyak mesin-mesin untuk membersihkan, apa namanya, ruangan. Seperti itu. Ada banyak juga mesin-mesin untuk ngepel sekalian gitu kan. Nah, eee, bagaimana kita bisa tetap relevan? Ya, aku enggak tahu apakah ini, eee, baik atau enggak, tapi menurut aku memperbaiki diri dan memperbaiki, eee, value itu cukup bagus dan juga ini, eee, kalau sekarang ini kita musuhnya adalah teknologi, kita harus belajar juga untuk berwirausaha sih, Kak, kalau menurut aku. Karena satu-satunya pekerjaan yang enggak mungkin digantikan oleh teknologi adalah berwirausaha, berjualan gitu loh. Enggak bisa dong AI jualan buah, jualan makanan, repot kan? Gitu sih. Jadi mmm, haru heeh?
Mhm. Mhm. Bisa bisa sih. Iya, betul, mhm, betul betul, setuju bisa. <chuckles> Betul, betul, tapi mungkin nanti ini, Kak, dampaknya kan kalau semisal semua orang berwirausaha
Enggak ada yang beli. Nah.
e gak ada yang beli, co ada dampak negatifnya juga sih, kalau kayak gitu. Mhm
I iya, pasti semua ada dampak positif negatifnya sih Kak. Eee, tinggal bagaimana kita mencari keoriginalitasan itu dan juga mencari karakter. Itu sih kalau menurut aku. Kalau pekerjaan-pekerjaan yang lainnya gitu kan, eee, pasti punya punya ini sih, punya kesempatannya masing-masing, punya pasarnya masing-masing. Tergantung gimana kita menempatkan diri. Kayak misal nih, aku pribadi sekarang berpra berprofesi sebagai guru gitu kan. Eee, tapi lebih spesifik guru bahasa Indonesia untuk, eee, orang asing yang mau belajar bahasa Indonesia. Nah, itu kan sebenarnya aplikasi-aplikasi penunjangnya udah banyak banget nih, tapi apa yang membuat, eee, orang asing ini dari berbagai negara mau belajar bersama aku? Nah, mungkin karena satu, eee, apa ya, mungkin karakter yang aku ciptakan, lalu juga, eee, kualitasnya, jadi belajar terus kayak meng-upgrade diri terus-menerus itu juga penting banget sih, Kak, kalau menurut aku.
Mhm mhm. Ah, betul. Mhm. Mmm. Iya sih. Mhm. Paham. Iya. Betul. Mhm. Iya. Mhm. Betul. Ah, kecil. Benar benar. Jadi walaupun teknologi maju tapi kita juga tetap harus berusaha maju jangan sampai kalah sama teknologinya gitu ya, Kak. Bukan kita yang dikuasai teknologi, tapi kita yang harus menguasai teknologi itu, kan, harusnya kayak gitu. Memanfaatkan dengan baik. Betul. Iya sih benar benar benar. Hmm. E kak gimana itu?
Mmm. Nah! Bener. Nah, cakep nih. Bener banget, 100. Mmm, nah

Kalau Kakak sih ni, gimana sih melihat kondisi
Mhm.
Ini gitu, Kak. Mhm.
Eee, ini ya Kak, dampaknya untuk kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat gitu ya kalau teknologi menggantikan banyak pekerjaan gitu ya, eee, menurut aku sih kalau dampaknya pasti, tetep berpengaruh ya Kak karena kan, semakin, eee, je apa ya, lapangan pekerjaan itu kan pasti berkurang karena se semua dialihkan oleh sistem, kasir bahkan sekarang dialihkan oleh sistem, sekarang kan banyak itu, kayak supermarket yang melayani self ini, self payment jadi kayak kita gak perlu kasir, udah gak perlu tinggal scan scan sendiri, terus, eee, bayar sendiri, kita masukin ke plastik sendiri nah otomatis, lapangan pekerjaan kasir, sedikit digantikan oleh seperti itu, terus kemudian karena aku bekerja sebagai pelayanan pelanggan, dan sekarang menggunakan AI, untuk pekerjaan dari customer service pun juga dikurangin jadi me mungkin itu ya dampaknya untuk kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat jadi kan kita, makin banyak pengangguran, walaupun s dipermudah tapi kita juga, banyak, eee, ini dampak kehidupan sosial otomatis banyak orang yang kehilangan pekerjaan, itu sih kalau menurut aku kayak gitu, kalau menurut Kakak sendiri gimana itu, Kak?
Mhm mhm. Iya iya iya. Heeh heeh heeh heeh. Mhm. Benar. Nah, heeh heeh, mhm. Bener. Mhm, mhm, mhm. Mhm, mhm? Mhm. Oh wow. Mhm. Iya bener. Mhm. Iya. Mhm. Aduh kalau aku pasti agak merasa terancam ya kalau kayak gini ya karena
Mmm. Iya betul.
eee, sudah pasti nih PHK masal itu ada di depan mata gitu loh walaupun, kita nggak ngerti apakah kita akan terkena imbasnya atau enggak tapi kan kelihatan kan dari Kakak tadi juga bilang, eee, bahkan Kakak bekerja sebagai laya pelayan pelanggan, beserta AI-nya juga ini kan, pekerjaannya udah mulai berkurang nih, bisa jadi suatu hari nanti malah nggak berkurang lagi, tapi malah digantikan gitu loh, jadi kita juga harus ada ancang-ancang gitu kan, mau mau pindah ke perusahaan lain atau mau menciptakan lapangan pekerjaan sendiri seperti itu sih Kak kalau, eee, dari pen pendapatku, mhm, gitu sih.
Mhm, mhm. Wah iya betul iya. Mhm mhm mhm. Iya, mhm mhm. Betul. Iya. Mmm. Digantikan iya, mmm, mhm mhm mhm, betul. Betul betul iya jadi ya mhm. Mhm mhm, iya, memang, berdampak banget sih ke jadi memang mengkhawatirkan karena enggak cuma, dari 2 pekerjaan itu aja ya, banyak ya, bahkan pelayan mungkin nanti suatu saat, karena Kakak tadi cerita kan guru ya, takutnya guru bahkan bisa digantikan oleh AI walaupun gak mungkin ya, karena kan guru pasti eee, kita butuh orang yang mengajari tidak mungkin diajari oleh robot kan, gitu sih.
Bener. Iya. Heeh, bisa jadi Bu nah. Mhm, bisa jadi makanya itu agak gemeter juga nih sebenarnya kerja tuh ya, <chuckles> gitu Kak ya udah kalau gitu makasih banyak ya, Kak.
Bener. Mhm betul iya, Kak.